Ну да, да. И видишь, как это перешло к тому, что вы все. Э, да, в фо есть ты, сестра, да, и дядя, который хранит всё это. То есть вы очень заинтересованы в этом, и вас это действительно, во-первых, объединяет, и вы еще и продолжаете, да, этот путь. То есть вы хотите еще больше узнать. А скажи мне, пожалуйста, а нет ли какого-то страха? Ну, допустим, да, ведь действительно можно что-то узнать, ну, не очень лицеприятное. Советское время- оно такое мутное, да. Ведь, м, всегда, э, как бы, вот ка всё, что ты рассказываешь, оно там такое героическое, да, ну, как бы. Да, ты немножко и в голове тоже рисуешь какой-то образ сверхчеловека, но, как бы, как мы знаем, люди, да, и как бы многие, да
Инь Да. Мгм. Да. Мгм. Приукрашено может быть, да, или ф Мгм. Э, у меня у нас, кстати, вот недавно тоже был, поднялся вопрос. 1 какой-то факт, он был нам неясен. Это уже было больше с факта истории моего отца. То есть, э, ну, он с он, э, был, э, в Советской армии, как всегда. И, н конечно, он был, э, в армии. Вот та са те самые советские войска, э, в советские танки, которые ворвались в Прагу.
Ага. Мгм.
То есть об этом это не афишировалось. То есть мой отец прошел, ну, тяжелый путь. Это не афишировалось, что он прошел. А, э, единственное, что моя мама рассказывала, ну, что, м, м, в те, кто были в этих тан танках, они ви они видели страшное. И им говорили вып э, выполнять вещи страшные. То есть мой отец это не афишировал, и вот какой-то там момент, мы что-то по датам не сз не у нас не состыкуется. И вот, кстати, мы, вот моя сестра, она запросит запросит в запросы в архив, чтобы уточнить.
Ага. Да, это ф фэ в конце 60-х в Чехословакии? Ага. Там. Мгм. Мгм. То есть вы готовы даже к тому, что это будет что-то не красящее человека, но зато будет правдой?
<groans> Ну, ну как? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Ну, в принципе, у меня, а, когда у тя пред представление такое, то, м, не знаю, не знаю. Но, думаю, чем старше становишься, тем, э, ну, как-то мудрее понимаешь, что не всё вот так вот всё красиво, как описывают в книгах и фильмах.
Мгм. Ну, если вы, да, готовы, вам хо есть желание копаться. М. Мгм.